É. Tem que realmente ir alternando, né. Olha, mas eu anotei aqui esses exercícios, e eu vou começar a fazer hoje. Circulando a perna ali, né, eh, levantando os dedos, braços.
Uhum. Sim, os braços, os punhos. Uhum, pescoço, principalmente, pra melhorar a tensão geral da coluna.
Vou colocar alguma coisa pra eu lembrar, sabe, eu preciso parar, pelo menos de 2 em 2 horas fazer alguma coisa.
Eh, bota um alarme, quem sabe botar um alarme não te ajuda a lembrar? Pode ser uma boa.
É, é, pode ser. Poder ser Olha, sempre bom conversar. Muito obrigada, viu, pelas dicas.
Imagina. Foi um prazer. Até mais.
É.